え、そうじゃなかったですか？なんか、その、やっぱ、その、威厳を保たなきゃとか、威厳を、こ、示さなきゃっていう、ね、部長とかのクラスの人そんな感じだったような気しますけどね、一部。
ああ。 ああ、なるほど、なんか、舐められたくないし、そういう立場であるから、あ、確かに、そういうのあったかもしれないです。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
ええ。なんか、そういううん、そういうおじさんになりたくないなっていうのは <laughs> ま、その経験からはね、学びますよね。
<laughs> うーん、そうですよね。
うーん。
うーん、なるほど。ま、そうやって空気を、こう、読んで生き続けたっていうところから、いろいろ学びができて、でも逆にそれ経験があったからこそ、今そうやってできてると思うんですよね。
うん。 はい。
はい。で、やっぱそういう、ま、お父様のそういう厳しい、あの、ま、空気感というか、そういう経験がなかったら、今って、なんか想像したら、空気読めない人になってたんじゃないかなとかって思わないですか？
お。 ええ。 うん。 <chuckles> ま、確かに例えば、自分は末っ子なんですけど、あの、一人っ子で何でもかんでも自由にさせられてたら
はい。 うーん。
たた多分ね、もう、いや、俺が一番だろうってなってたかもしれないですよね。
そうですよね。
<chuckles> タラレバですけど。
うーん。ま、想像の世界ですけど、ま、そういう方もいるんですけど、中には、ま、そうやって、経験をもとに、早く経験させてくれたからこそ、もしかしたらお父様はそれが分かってたんじゃないですかね。
ん。 はい。 うん。 わかってたのかな。でもそれだと、もうちょっと <laughs> マイルドにやってよって思いますけどね。<laughs>
<laughs> そういうことはないんです。<laughs> そうですよね。そうですよね。確かに。怖かったですもんね。
うーん。うーん。